Ano yung mga karaniwang almusal n'yo sa bahay?
Mm. Bale kasi 'no 'yong magkakasama pa kami nila mama talaga, ang karaniwan na pina pinapakain niya sa amin, since 'yon nga para daw mabigat sa tiyan ganyan, 'yon 'yong paniniwala niya eh, kanin talaga tapos ah, iyan 'yong itlog, 'yong mga ka ano, tipikal na ano, yung longganisa, hotdog, mga gano'n. Pero depende din kasi minsan ah nagluluto naman siya ng, ah, ng lutong ulam na pupuwede naman sa almusal. Pero 'yon nga 'no, mm.
Mm. Hmm. Eh Oo. Anong mga ano, anong oras ba 'yan? Anong oras 'yong almusal n'yo 'no sa bahay? Tsaka sino kadalasan 'yong, ah, nagluluto, 'no, 'yong nanay mo lang ba o paminsan-minsan eh, iba-iba 'yong nagluluto para sa inyo?
Oo. Kasi mm, madalas kasi 'yong oras ng ano na nala talaga namin gising magkakapatid mga alas-otso ganyan. So nanay ko talaga 'yong nagluluto, mm. Pero 'yon nga, pagdating sa mga gawaing bahay naman kami-kami naman. Pero 'yon 'yon siya talaga nagluluto sa almusal namin.
Mm. Ah, eto 'no ah, since lagi nga 'yong nanay mo 'yong nagluluto, ano naman 'yong, ah, talagang, ah, paborito mo na lutuin niya kapag almusal, 'no. 'Yong talagang mapapakain ka nang marami. Tsaka ano ba 'yan, ah, kadalasan ba marami siyang magluto ganyan, o may mga iba-ibang putahe rin kapag iba-iba 'yong okasyon?
Mm. Para sakin, mm. Ayun pagka kahit naman ano eh sa almusal, siyempre kailangan iba-iba din. Pero may pinaka-favorite talaga akong kinakain eh.
Hmm.
Tuyo tsaka ano itlog. Ang sarap kasi 'nung combination niya eh. Ewan ko lang ba't gano'n, tapos 'yon nga siyempre kakainin mo siya ng almusal. Minsan nagsasangag pa 'yong nanay ko. So ang sarap lang ang sarap lang nung combination ng dalawa na 'yon pero, 'yon nga dahil sa maalat 'yong tuyo 'no, hindi rin talaga palagi nagluluto si mama ng gano'n.
Hmm. Ano 'yan kapag ganyan 'no, kasi nga ah, alas-otso na kayo nagigising 'no, so mga ganyang oras rin kayo kakain ng almusal. Ano 'yan, pagka almusal n'yo maya-maya eh kakain na uli kayo ng lunch gano'n ba 'yon? Tapos 'yong nanay mo rin ba 'yong nagluluto o iba naman, 'no? Kasi siya na 'yong breakfast, eh.
Mm. Oo. Hindi, mm. Mm, bale hindi kasi may ate may ate pa naman ako 'no. Siya 'yong nagluluto sa tanghalian. Pero 'yon nga 'yong tanghalian namin is medyo nagiging late na din. Minsan alas dos ayan, mga alas dos 'yon na 'yong pinaka-late na kumakain kami gano'n. Kasi 'yon nga ka ah late na kami nang nakakakain ng almusal so siguro mga ano, mga alas dos 'yon ay pinaka-late din nakain sa tanghalian. Pero mm.
Mhm. Oo. I see, eh oo. Nung bata ka naman o, ah, sino 'yong nagluluto? Nanay mo pa rin o kung siya nagluluto dati, paano naman 'yong, ah, sabay-sabay kayo kumakain ng almusal kung may mga trabaho na 'no, no'ng tumanda na kayo ng mga kapatid mo ganyan. Ah, na iba na ba 'yong ah, routine n'yo sa almusal?
Siyempre nung mga bata kami no, talagang ah magkakasabay kasi siyempre wala pa namang nagtatrabaho sa'ming magkakapatid. Pero 'yon nga no'ng nagkaroon na ng ayon nga ng trabaho, ah 'yon na-busy na 'yong iba ganyan, kakaunti na lang sila nagsasabay-sabay kasi hindi na talaga ako sumabay sa kanila. Ayun nga kasi nahiwalay na rin ako agad so ayun. 'Yon lang 'yong kinaganda rin dati kasi nga ayun nga nakasanayan ko nga na gano'n 'yong ah, ginagawa ng nanay ko para kaya naman ano, kahit papaano ah nakita ko kung paano siya maging nanay sa paraan na gano'n na 'yon nga, inaasikaso kami gano'n, lalo sa almusal.
Mhm. Mhm. Eh, ayan 'no. Oo nasabi mo na ah, no'ng ikaw naman 'di ka na nakakasabay. Ano naman 'yong inaalmusal mo kapag gano'n or no'ng, ah, lumipat ka ba ng bahay ganyan? Kung lumipat ka man ng bahay ano 'yong inaalmusal mo?
Mm. Yes. Bale, kasi no'ng lumipat ako ng bahay do'n sa nagpaaral sa'kin, iba-iba na eh nakakain ko eh. Kasi 'yon nga hindi naman par hindi naman parehas sa bahay namin na ano 'no. Pero 'pag pumapasok kami sa school ipinu-push din naman ng nagpaaral sa'kin na dapat kumain din talaga kami ng medyo heavy, para kahit papaano pagdating sa school hindi agad magugutom. Pero, ah, mas madami kasi 'yong ano eh 'yong ginagawa niya eh maraming, ah, alam mo 'yon, nauubos 'yong oras niya kaya may mga pagkakataon na tinapay na lang, lalagyan ng palaman o kaya, ah, magluluto ng spam o luncheon meat. 'Yong mga gano'n na lang na ano. So hindi pa rin siya, ah, hindi siya kanin, tinapay gano'n.
Mhm. Mhm. Ah bali ayan, oo. Ah oatmeal. Oo parang ah, a ano ba 'yan, ah, naranasan mo na rin ba, kasi nga sabi mo rin 'no na parati 'yong ah, nakakain mo 'no simula bata ka eh puro mabibigat, puro kanin, may ulam ah, may dumat dumating ba 'yong time na nag-da-diet ka ganyan nagbabawas ka ng timbang mo? Kasi 'di ba kung ah, puro kanin ka sa breakfast, sa lunch, tapos sa dinner eh 'di ba, ah iba na yung, ah, timbang kapag ganun 'no? Ah, kapag sa umaga naman kapag diet ka may mga go-to na ah pagkain ka ba na inahanda sa ngayon 'no, na ikaw na yung naghahanda? Oo.
Tas minsan oatmeal, gano'n. Mm. Oo. Mm. Yes. Ay s oo, sige. Mm. Sa ngayon oo, medyo may gano'n akong ano 'no na nagda-diet talaga. Pero dati talaga kasi hindi naman kami tabain talaga magkakapatid 'no, ah no'ng ano bata pa kami, mm. Dat ngayon um, masasabi ko na parang hindi naman sa ano eh, hindi dahil sa nagda-diet ako. Talaga may mga pagkakataon na tinatamad na 'ko kumain. So parang ang dating niya hindi rin healthy para sa'kin kasi 'yon nga hindi ako nakakakain nang maayos. Tas 'pag na-tripan ko lang talaga na kumain do'n lang ako kumakain talaga nang bongga. Kasi siyempre 'yong gusto kong pagkain 'yong gusto kong kainin eh, so gano'n. Siguro depende pala sa pagkain. Mm.
Hmm. Hmm. Mm. Pero ayan 'no, ah no'ng humiwalay ka ng, ah, bahay, ah, ikaw na ba 'yong naghahanda nung, ah, pagkain n'yo sa almusal? At ah, ano ba ano ba 'yong pinagkaiba na 'yong hinahanda mo kapag weekdays na may pasok ka sa weekends naman na ala alam mo 'yon, hawak mo 'yong oras mo, ganyan?
Mm. Mm. Bale kung ngayon ako talaga lahat. Pero no'ng dati na lumipat nga ako ng bahay, ah, do'n ako tumira sa teacher ko, siya, siya talaga ang nagluluto hindi niya ako hinahayaan sa pagluluto. Kasi 'yon nga, gusto niya din iparamdam sa amin na nag inaasikaso niya kami pagdating sa pagkain. Pero 'pag may mga pagkakataon nga na 'no na ano, 'di niya talaga nagagawa talaga kaya bumibili na lang ng tinapay, tapos 'yon nga luto na lang ng kung ano na lang 'yong puwedeng ipalaman. Gano'n. Pero ngayon ako dahil ako, ah, ayan masasabi ko na nakakapaghanda naman ako pero hindi ko sinasanay kasi 'yong anak ko eh, na kumakain din ng kanin sa umaga. Parang ewan ko hindi niya trip din eh, ayaw niya daw eh. Gusto niya ano lang kung ano 'yong magustuhan niya halimbawa, ah, champorado or ayun sopas, minsan, ah, macaroni mga gano'n. Tapos tinapay ah, tas gatas. Gano'n lang siya eh, gano'n lang siya mag-almusal.
Mm. Mhm. Oo. Ah so ayan pala ngayon 'no medyo ah, mas okey 'no. Kasi hindi na ganun ka heavy 'yong ah, hinahanda mo kapag almusal. Ah, ano naman 'yong ah, parang ah, espesyal na inihahanda mo sa anak mo, 'no? Ah ayan kunyari eh ka aw kaarawan niya o kaya ah, maganda yung mood mo o ano, ano 'yong paborito mong lutuin para sa kanya?
Mm. Mm. Para sa kanya 'pag birthday niya, eh, gusto niya lang naman ng chicken tsaka ng spaghetti. So yun lang yung pinaka ap pinakaano talaga na naisasama ko dun sa ano. Pero hindi kasi sabi mo hinahanda eh sa birthday niya so yun yung sinabi ko. Pero sa almusal yung espesyal talaga na niluluto ko sa kanya 'no, ah gusto niya kasi nung ah, pancake.
Hmm, ah almusal na agad 'yon 'no? Oo.
Pancake talaga siya. So ayun ah, meron lang ano ah, 'yong syrup, chocolate syrup o kaya 'yong ah, parang pang-waffle, waffle syrup. Gano'n gano'n lang 'yong mga ano 'yon 'yon lang 'yon lang 'yong gusto niya tapos gatas 'yon na 'yon spesyal na 'yon sa kanya kasi siyempre, effort 'yon eh. Feeling niya talaga niluto ko ng bonggacious, so 'yon 'yon talaga 'yong ano niya. Mm.
Hmm. Mm. Ayan. Ah so hindi ka hindi ka ba mahilig mag-order 'no online o sa mga ayan, ah, sa mga tindahan sa labas ah, sa mga fast food kapag breakfast, 'no kadalasan 'di ba may mga breakfast sila. Ah, kadalasan talaga ikaw 'yong, ah, nagluluto?
Oo. Siyempre hindi. Oo hindi talaga. Kasi siyempre breakfast nga eh, so bakit ka pa mag-o-order agad. Ang aga-aga order? So 'di ba para sa aking nanay kung ano lang 'yong ano, 'yon na lang. Kasi 'yon nga hindi rin naman maarte 'yong anak ko, pero 'yon nga hindi rin talaga siya hindi niya kayang kumain talaga ng kanin sa umaga. Kasi ayoko din maipilit sa kanya 'yon. At siyempre ako din ayoko na din kasi nga, ah, 'yon din, parang feeling ko nga sa trabaho ko kasi ngayon parang more on upo ganyan. So parang ang ano din na kakain pa ako na mabigat, baka mamaya bigla ko antukin na lang ganyan after ng work. Tapos makatulugan ko, so, hindi rin maganda talaga 'yon.
Oo nga 'no. Pero ayan ah, ah bumibili ka ba sa palengke or sa grocery, 'di ba no'ng kadalasan 'yong pang-almusal n'yo 'no? Paano paano mo naman na hinahanda or ah, parang ah pinaplano? Bibilhin mo na breakfast n'yo sa umaga 'no tuwing kada linggo, kung kada linggo ka pupunta ng grocery o kada linggo ka namamalengke?
Mm. Mm. Mm. Siyempre nililista ko 'yon 'no. Pero may mga pagkakataon kasi na meron ditong nagluluto ng almusal tsaka ulam. Talagang magaling rin siya magluto tsaka kita ko na malinis talaga. So ayun, minsan pagka sobrang busy na din ako at saka wala na rin talagang time, ah, siyempre pinabibili ko na lang din 'yong kapatid ko para 'yon ma mapakain niya 'yong, ah, anak ko. Tapos
Hmm.
okey naman eh kasi nakakakain siya, yun nga yun yung binanggit ko kanina. Ah yung macaroni ha minsan maha macaroni, ah sopas, ah, spaghetti, tapos ano pa ba? <clicks tongue> Pansit. Tsaka yung champorado. Madalas siya sa pancit tsaka champorado yun kasi 'yong paborito niya pero siyempre gusto ko din na umiikot yung almusal niya. Siyempre para lahat natitikman.
Mhm. Eh, iyan 'no kapag bumibili ka nga sa labas, paano mo ma-e-ensure talaga na malinis 'no 'yong ah pagkain? Kasi 'di ba hindi natin alam or hindi mo alam na ano pala 'yan, kahapon pa niluto, ininit lang gano'n, hindi na fresh? Ah, paano mo naman siya na-su-sure? At kapag naman sarado 'yong mga kadalasan mong ah, binibilhan 'no, eh saan ka bumibili nun ng ah, ibang pagkain, o ikaw na lang rin talaga nagluluto kapag mga ganong pagkakataon?
Mm. Oo. Mm Oo. Yeah. M Ayan 'no bale bago naman kumain 'yong anak ko 'no, ako 'yong nagche-check, ako 'yong tumitikim. So tinitignan ko kung maayos o bagong luto 'yong ka pagkain. Kahit do'n sa mga drinks na iniinom niya eh di no nag-aano muna ako tina-try ko muna bago ako siya ah, ayun nga painumin or pakainin. So gano'n 'yong ginagawa ko tapos kung talagang nag-aalangan ako 'no, papainit ko 'yon do'n sa kapatid ko. Tapos after no'n tsaka i palamigin, ipapakain. Tapos 'yon nga 'yong binanggit mo na paano kung wala 'yong tindahan 'no. So ayun hindi na, hindi na ako bibili kasi 'yon lang 'yong inaano ko eh, parang 'yon lang 'yong alam mo 'yon, 'yong pinagkakatiwalaan kong tindahan do'n sa 'yong kalidad kasi nga ah, talagang sumasakit din 'yong tiyan ng anak ko 'pag hindi maganda yung pagkakaluto ng pagkain. Mm, so gano'n 'yong ginagawa ko. Tapos ako na lang din nagluluto. Mm.
Mhm. Ayan. Oo. So may mga ano oh, oo may mga times rin na kung ikaw ay nagluto sumasakit rin 'yong tiyan ng anak mo ganun?
Siyempre hindi. Walang gano'n, kasi alam ko sa sarili ko kung paano ko lulutuan 'yong anak ko, at siyempre 'no 'yong safety din. Bakit ka magluluto ng alanganin para sa anak mo 'di ba, konsensiya mo na lang din 'yon bilang ah, konsensiya mo 'yon bilang magulang, 'di ba? Ipapahamak mo ba 'yong anak mo?
Mm. Mhm. Pero ayan ah. Ah paano mo naman bina-budget 'yong ah, pagbili nung almusal? Ah, may mga nakalaan ba na budget 'yan kada araw? O kapag ganito, kapag mamimili ka sa palengke na eh ganto to ganito lang 'yong budget niyo for almusal 'no? Kasi ah, kakain pa kayo ng ah, merienda, ng lunch 'di ba, ng dinner gano'n. So papaano mo naman siya bina-budget sa gastusin n'yo?
Mm. Oo. Wala naman. Yes. Oo, sa totoo lang hindi naman kasi ako talaga mahigpit sa pera 'no. So hindi ko hindi ko tinitignan 'yong mga gastusin talaga unless na lang kung may mga 'pag parang luho na talaga na binibili, inuuna. Pero pagdating sa pagkain lalo yan 'yong almusal, tanghalian, hapunan, hindi ako kasi ano eh, hindi ako mabilang talaga. So kung ano 'yong pwedeng kainin or kung ano yung pagkain na makakain ng anak ko na alam mo yun, matutuwa siya, so dun. Go ako dun. Okey yun. Pero yung sasabihin mong ii-spoil din naman siya hindi naman ganun. Ah may mga pagkakataon lang talaga na gusto ko siyang nakakakain ng maayos. So hindi talaga rin ako talaga ano sa pag-budget ng pera.
Ah, bale ah, talaga 'yong ah budget n'yo sa pagkain 'no, ah kung ano 'yong magustuhan mo na bilhin o kaya na pagkain eh binibili mo. Para ayan matikman no ng anak mo lagi. Ah eto naman ano naman mapapayo mo sa mga iba 'no, ah, kung papaano 'yong ah, mga tips o ah mga okey na gawin 'no kapag naghahanda naman sila ng almusal sa bahay nila?
Mm, so magtitipid? Ah so Oo. Ayan, no. Bale kasi kung halimbawa na lang kung estudyante 'yong mga anak mo, tapos gano'n 'yong way dati ka sa katulad ko na 'yon nga kanin talaga 'yong pinaka-da-best, pag al ano pagka ayun nga 'yong nag-aaral 'yong anak n'yo. Pero dedepende n'yo rin kung ilang taon 'yong anak n'yo kasi may mga pagkakataon na talagang hindi naman talaga kaaya-aya kumain ng kanin sa umaga, sa totoo lang. Mm. Siguro dedepende n'yo rin sa anak n'yo hindi 'yong kayo lang din 'yong may gusto. So siguro balansehin n'yo din kung ayon nga, puwedeng tinapay, ah, maglagay mag-ano na lang kayo ng itlog. Puwede naman palamanan din ng itlog 'yong tinapay, so nakakabusog pa rin, so gano'n 'yon din. Ah tantsahin n'yo din kung ano 'yong gusto ng anak n'yo, baka mamaya kasi, ah, sabihin n'yong kanin na nga ano, pero isusuka niya lang din. So sayang 'di ba? Parang um, mapapagalitan n'yo pa 'yong anak siyo, anak n'yo um, 'di ba? Parang mag-aaway pa kayo bago pumasok. So gano'n tantsahin n'yo din kung ano 'yong puwede ipakain sa kanila bago 'yong, ah, sasabihin na ito 'yong kailangang kainin n'yo para ma mabigat nga ganyan. So, gano'n kasi babaunan n'yo naman 'yan eh, bibigyan n'yo naman sila ng pera o kaya pagbabaunan n'yo ng pagkain. So 'wag n'yo din masyadong pilitin sa kanin talaga, Mm.
Mhm. Mhm. Oo ayun nga 'no. Pero ah bukod diyan 'no, ah may mga quick recipes ka ba sa na para sa almusal 'no, na parang ginagawa mo or niluluto mo kapag biglang ah nag-request 'yong anak mo na, ay gutom na parang gano'n?
Mm. Ay wala naman. Ano talaga 'yon na 'yon 'yong pancake. Dahil gusto niya 'yon, 'yon na lang din 'yong niluluto ko, siyempre kung ano 'yong gusto niyang ano 'di ba, eh di 'yon na lang. So 'yon 'no, marami na rin akong naibahagi. Maraming salamat sa pakikinig.
Ay maraming salamat rin dito, ah. Ah paalam. Hanggang sa muli.